เออ ๆ ๆ ใช่ แต่ก็ยังเครียดอยู่ดีนั่นแหละ เพราะว่าการ การทำงานกับในค่ายทหารน่ะ กฎมันเยอะมากจริง ๆ คือเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ยังต้องทำตามกฎเขาอะ แบบ เอาลงอย่างเดียวห้าม ห้ามเอาย้อนกลับขึ้นมานะเวลาเช็ดอะ <laughs> คือมันยิบ ยิบย่อยจนเราแบบ แต่เราก็ทน ๆ ทำไปค่ะ จนคลอด ลูก ใช่ไหม อ่า แล้วโควิด ตอน นั้นลูกได้ 6 เดือนอะ ค่ายก็เริ่มเปิดขึ้นมา ก็กลับเข้าไป ทำใหม่ ทีนี้ทำไมอีกรู้ไหม อิ่มตัวอีก <chuckles> อิ่มตัวกับเกาหลี
อืม อือ ๆ ๆ ๆ อ๋อ ก็ประสบการณ์ อืม อืม อ๋อ เป็นยังไงคะรอบนี้? <laughs>
<chuckles> อิ่มตัว
มันเป็นอย่างงี้ เราอะเป็นอย่างนี้ เป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมคะ?
น่าจะใช่อะ แล้วทั้งคู่เลยสามีด้วย แล้วเราก็เลยทีนี้ อ้าว! มีตำแหน่งเปิดที่ญี่ปุ่นอีก เกาะโอกินาวา
อืม อ๋อ
เออ เคยได้ยินไหม เกาะ มันเป็นเกาะเลยแหละ
ก็ขึ้นลงไปเลยเนาะทีนี้
ก็เลยเอาสิ ย้ายอีกค่ะ ตอนนั้นลูกก็ได้ประมาณ 11 เดือนแล้ว ย้ายประเทศแล้วแบบโควิดก็ยังแบบ <tsk> มันยังไม่ไปอะ มันก็ยังอยู่เนาะ มันยังไม่ได้ไป เออ อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ ตอนแรกอะ คิดว่าอยู่ ตอนแรกอะคิดว่า อยู่โอกินาวามาตั้งแต่ต้น
ไม่ใช่
เพราะว่า บอกว่าทำงานในกองทัพของอเมริกาใน ในเกาหลี อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ใช่ เพราะ โอกินาวามันเป็นค่ายใหญ่ที่นั่น แต่โอกินาวาเนี่ย มันเป็นทหารอากาศนะ ที่เกาหลี ที่เราอยู่มันเป็นทหารบก ของ army
อ่า อ๋อ ตอนแรกนึกว่าแบบ เฮ้ย! จากเกาหลี ก็คือย้ายมาโอกินาวาแล้ว อะไรอย่าเงี้ย เอาะ อ๋อ ยังไม่ย้าย พึ่งย้ายวันนี้ <chuckles>
ไม่ ยัง ยังอยู่ ก็อยู่จนถึง 5 เกือบ 5 ปี เต็มนะ จนลูกอะ 11 เดือน คลอดลูกที่นู่น ใช่ไหม จนเลือก 10 ลูก 11 เดือนแล้วจำได้เลยว่า ย้ายแบบบินจากเกาหลีมาอยู่โอกินาวา แล้วต้องแบบกักตัวแบบ 2 อาทิตย์อะ อยู่ใน โรงแรมอะ เออ
อืม ค่ะ อ๋อ เพราะว่า ตอนนั้นมันเป็นกฎเนาะ โควิด
โควิด โอ้โฮ! คือแบบ <tsk> มันเครียดนะ เราก็รู้สึก ว่าเราจะเป็นบ้าเหมือนกัน เพราะว่าเราต้องอยู่ในห้อง ห้อง ยังดีที่มันมีห้องนอนให้นะ ในโรงแรมอะ ก็ยัง ยังดีที่มีห้องนอน แล้วก็อยู่กับสามีกับลูก คือพอประมาณวันที่ 10 อะ จำได้ว่าแบบ <tsk> มัน เรารู้สึกเราไม่ไหวแล้ว เรา เราอยากจบชีวิต <laughs> เราอยากจะจบชีวิตตัวเอง มันไม่ไหวแล้ว เออ มันเครียดมันแบบ
มันทำอะไรไม่ได้ อา เฮ้ย มันเป็น เป็น เป็นฮอร์โมน Baby Blues ด้วยหรือเปล่า ตอนนั้น?
น่าจะใช่ แล้วมันโดนกักตัว แล้วมันออกไปไหนไม่ได้ แล้วคือ แต่เราสั่ง เขาให้สั่งข้าวได้นะ มีร้านอาหารไทยด้วยนะ แต่สั่งมากินแล้วมันไม่ใช่ อะ เออ
ค่ะ <laughs> ไทยแบบไหนอะไร อย่างนี้ <laughs>
นั่นน่ะสิ มันไม่ใช่ สั่ง เรากินแล้วมันไม่ได้ดั่งใจ แล้วยังออกไม่ได้
แล้วตอนนั้นผ่านมาได้ยังไง?

ได้ ๆ คือเพราะว่าด้วยความที่ตอนอยู่ที่อเมริกาค่ะ <coughs> เราเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาเนาะ เป็น Nanny เป็น Babysitter มา เพราะฉะนั้นน่ะที่ในค่ายอะค่ะ มันจะมีเป็นแบบ เขาเรียกว่ามันเป็นศูนย์ เหมือนเเนิร์สเซอรีอะ ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สำหรับเด็กที่ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนอะค่ะ ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึง 5 ขวบเลย เราก็เข้าไปทำงานที่ศูนย์นั้น
ค่ะ อืม
ใช่
แล้ว ซึ่งก็เราก็มีความสุข เพราะเราก็ชอบทำสิ่งนี้อยู่แล้ว
โอ้โฮ! <scoffs> จากที่ชีวิตดี ๆ หาเรื่องใส่ตัวมาก เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นค่ายทหาร คือการเลี้ยงเด็กอะ ไม่ใช่ปัญหาเราเลย แต่ไอ้กฎระเบียบต่าง ๆ อะค่ะ ในศูนย์นั้นน่ะ โอ้โฮ! มันเหมือนฝึกทหารอะ มัน มันเข้มงวดมาก ๆ อะ จนแบบ เราแบบ ค่อนข้างที่จะเครียดกว่าเดิม แต่ถามว่ามันสนุกไหม เราก็สนุก เราก็รู้สึกว่า ชีวิตเราอะ มันก็มีคุณค่ามากขึ้น อา เพราะเรามีงานทำ
อ้าว อา มันก็สนุก อา มัน มันมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเนาะ
ใช่ ๆ ๆ เรามีงานทำ เรามีเงินเดือน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม เราก็รู้สึกว่า เออ มี ชีวิตมันมีคุณค่ามากขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แต่ไอ้ความเข้มงวด ของค่ายอะค่ะ มันก็ยังแบบ <tsk> เราก็ คือเราก็เลยขอเขา เพราะว่าตอนนั้นน่ะ เราก็ตั้งท้องด้วยนะ ได้งานตอนท้อง 7 เดือน
โอ้!
ใช่ แล้วก็ เขาก็รับเพราะเขาต้องการคนไง เขาต้องการคนมาก เราก็เลยขอเขา
เขาก็ใจดีอยู่นะ ตอนนั้นน่ะ อ๋อ แล้วเราก็ทำ ทำจนคลอดเลยไหม หรือว่าออกมาพักก่อนคลอดนิดหนึ่ง?
ใช่ คือตอนนั้นอะ เราทำจนแบบ <tsk> เรา แต่เราขอเขาทำแค่ 5 ถึง 6 ชั่วโมงพอนะ เราก็ทำไม่ไหวเหมือนกัน Full-time ก็ไม่ไหว ใช่ไหม แล้วทีเนี้ยมัน จำได้ว่า พอคลอดลูกได้ เอ่อ 2 เดือนอะ แล้วกลับไปทำได้ 2 วัน แล้วเกิดอะไรขึ้น รู้ไหม? โควิด
อืม ค่ะ